Hey, ich hatte gestern 'n Gespräch mit 'ner Freundin. Und zwar hat sie mich gefragt, „wann ich das letzte Mal denn so Kritik abbekommen habe und wie ich darauf reagiert habe“. Und da musste ich erstmal echt lange nachdenken, weil ich mir gar nicht mehr so sicher war, wann das denn war. Also, so kleine Kritiken immer mal wieder. Und da gehe ich auch gut drauf ein. Aber bei so schweren Kritiken war ich irgendwie dann echt
Mhm.
kurz so perplex, dass ich da mal selbst reflektiert habe und mir gedacht habe: “Eigentlich sollte das echt besser gehen“. Und, äh, die paar Male, die das passiert ist, bin ich irgendwie sehr defensiv geworden und wollte das irgendwie erstmal nicht so wahrhaben. Und, ähm, ich habe das Gefühl, ich würde einfach sehr gerne daran arbeiten, weil ich das sehr wertschätze, wenn Leute da drin gut sind.
Mhm. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ähm. Klar, also, es gibt ja Kritik, ähm, die konstruktiv, äh, sein kann oder halt, äh, Kritik, die einfach nur, ja, beleidigend ist, ne? Ähm, also, bevor wir da mal 'n bisschen weiter einsteigen, was ist was ist das denn so für 'ne Form von Kritik? Und von wem erfährst du die?
Hm, ja, also ich habe ja schon gesagt, das ist gar also schon 'n bisschen her, ähm, aber zum Beispiel von äh, von Freunden, wenn ich manchmal einfach so im Stress bin, zum Beispiel, dass sie sagen, dass ich dann unzuverlässig bin, oder, ähm was gab's denn noch? Ähm, dass ich irgendwie manchmal dann, ähm, nicht so ganz sensibel auf Sachen eingehe oder so 'n bisschen trampel und sowas. Hm, und das mache ich alles nicht bösartig, ähm, sondern weil ich dann irgendwie so sehr in meiner eigenen Welt bin. Aber es verletzt mich schon echt, wenn dann Leute mir sowas sagen, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, sie halt mich als Mensch irgendwie dann, ähm, ja auch nicht wertschätzen. Und irgendwie also, ich fühle mich fast schon beleidigt, obwohl ich ja weiß, dass sie eigentlich auch das Beste meinen, wenn sie mir das mitteilen.
Mhm. Also, die Intention dahinter ist für dich auch klar. Ne, dass, wenn das von Freunden kommt, dass das, ähm, nicht bösartig gemeint ist. Ja, also kannst du das auch gut unterscheiden, wenn du Kritik von Freunden kriegst, oder oder dann zum Beispiel Kritik von von fremden Personen, von von Arbeitskollegen vielleicht? Das kannst du gut unterscheiden?
Hm, ich denke schon. Also, in dem Moment bin ich erstmal dann so: „Oh Gott, ähm, das ist ich kann des nicht einschätzen, ob das jetzt gut, bö äh, gutwillig, böswillig, ähm, gemeint ist.“ Aber ich glaube so, wenn ich dann länger drüber nachdenke, bisschen mir Raum nehme und Zeit nehme, dass ich das dann schon sehe. Aber dann ärgere ich mich, dass ich halt nicht so reagiert habe.
Mhm. Was ist denn so so eigentlich der Kern dessen, was dich dann so am meisten bewegt in dem Moment? Ähm, also, du hast ja das Beispiel gebracht, ähm, warum bist du so so unzuverlässig? Ähm, könnte es könnte es nicht auch sein, dass sie dann, äh, dadurch also, quasi durch die Blume fragen, ob du nicht vielleicht Probleme hast?
Hm.
Weißt du, wie ich meine? Dass du, a a ne, einfach einfach, ähm, so 'ne Nachfrage, wie wie es deinem Wohlergehen gerade so so geht
Hm, ja, das kann natürlich sein.
also, speziell, wenn es von Freunden kommt.
Ja, ich glaube da das ist auch so 'ne Sa also, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ähm, weil ich dann auch eher denke, dass es vielleicht das genau, was du gesagt hast, mit diesem böswillig gemeint ist, dass die halt sagen, dass ich „irgendwie 'ne schlechte Freundin bin“. Und, ähm, dass sie halt enttäuscht sind. Und, ähm, dass ich das halt falsch mache.
Mhm. Wie hast du denn reagiert, genau in diesen in diesen Momenten? Wenn du sagst defensiv?
Ja, ich bin dann meistens so, dass ich dann irgendwie nicht mehr so viel drüber reden möchte und, ähm, so 'n bisschen schon sage, ja also, ich glaube, ich kann mich dann schon irgendwie entschuldigen, ähm, aber ich merke halt, dass es mir nicht leicht fällt.
Mhm. Ähm. Also, du versuchst dann auch einfach diesen diesen, Gesprächen aus dem Weg zu gehen und ziehst dich einfach zurück, ja?
Ja. Ja, total. Also, ich we bin dann so: „Ah ja. okay. Es tut mir leid.“ Und dann, ähm, lasse ich also, lasse ich mir das vielleicht gar nicht anmerken, dass ich das überhaupt dass es so mit mir mitschwingt. Aber eigentlich, ähm, merke ich dass es halt dass ich versuche, das irgendwie nicht so, ähm, anzunehmen?
<clears throat> Hast du, ähm, wenn du dich dann zurückversetzt in d in diese Situation, das was du dann bereut hast. Hättest du kannst du dann auch genau sagen: „Ach, ich hätte lieber so, und so, reagieren sollen.“ Fällt dir das dann leicht?
Hm, also, du meinst, dass ich jetzt, wenn so 'ne Situation nochmal passiert, dass ich dann anders regieren würde?
Genau. Dass du dir selber sagen kannst ja.
Ja, das ist halt die Sache. Hm, bin ich irgendwie nicht so sicher. Also, ich wenn ich jetzt, äh z in Ruhe ich glaube, das ist so 'ne Sache in Ruhe darüber nachdenken, das ist total in Ordnung, weil wenn dann jemand vor mir steht, dann bin ich irgendwie so, ähm möchte ich das vielleicht einfach nicht so zugeben.
Mhm. Gut. Du musst, äh, sowas ja auch nicht alleine dann mit dir ausmachen. Du kannst ja auch wenn du wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, kannst du ja, ähm mi äh, mit deinen Freunden dann noch mal das Gespräch aufsuchen und sagen: „Du, ich habe das jetzt noch mal irgendwie Re Revue passieren lassen. Mir hat irgendwie nicht gefallen, wie ich reagiert habe. Ich möchte nicht, dass es so und so rüberkommt. Ähm meine Intention ist eigentlich so und so.“ Ne, also, hast du denn auch
Mhm.
also, deine Angst ist eigentlich darin auch begründet, dass du nicht möchtest, dass andere falsch von dir denken, schätze ich mal, oder? Das höre ich so 'n bisschen raus, ne?
Ja, ja, total. Ich denke auch, dass sie halt irgendwie, ähm, auch wenn ich denke, dass sie das Beste wollen, dass ich dann denke, wenn sie mir sowas sagen, dass sie „eigentlich die ganze Freundschaft kündigen wollen“ und dass sie denken, dass ich „'n schlechter Mensch bin“ und so. Also, das ist so 'n bisschen meine Angst, dass es so 'nen, äh, Ganzheitsgedanke einfach ist.
Mhm. Ist dir schon mal sowas passiert in, ähm, in in der Vergangenheit? Oder wo wo kommt diese Angst her?
Ja, ich denke, ich hatte schon auch Freunde schaften, die nicht so ehrlich ähm, also, wo es nicht so 'ne ehrliche, offene Kommunikation war. Ähm, wo ich mich dann irgendwie im Nachhinein sehr verletzt gefühlt habe.
Mhm.
Und, deswegen, ähm, bin ich mir dann vielleicht einfach nicht so sicher, ob das halt 'ne nett gemeinte Kritik ist, oder nicht.
Ja. Ja gut. Ja, solche Gedanken treten häufig auf, wenn wenn wenn wenn man so unter unter so 'm Druck steht, den man sich, ja, vielleicht letztendlich auch selber macht. Ähm, ja, da kann ich ja einfach nur, äh, an dich appellieren, dann darüber zu sprechen, ne, bevor du dich, äh, verlierst in eigenen Gedanken. Also mit Freunden Freunde sind ja dafür da, dass du mit denen reden kannst. Ähm, also hol dir hol dir doch am besten Unterstützung da in Form von ähm, ihr geht das mal zusammen durch, äh, warum warum du so reagiert hast. Und, äh, ich würde auf jeden Fall auch deine deine Intention dahinter kommunizieren, dass du auf gar keinen Fall ähm, ja, dass du so so beleidigend dann aufgenommen hast, aber dass du dass das irgendwie deine natürliche Art ist, darauf zu reagieren. Und, ähm, die sollen das aber nicht so persönlich nehmen. <chuckles> Hört sich so leicht an, ne? Aber vielleicht vielleicht stoßt du damit, ähm, auf Verständnis. Und ihr könnt auf jeden Fall, wenn d wenn die sich dann auch Gedanken machen, könnt ihr so, ähm, diesen Nebel der Unwissenheit so 'n bisschen bisschen zur Seite schieben.
Ja, total. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Hm, was hältst du denn auch davon? Also, da habe ich grad drüber nachgedacht. Wenn ich in dem Moment dann einfach sage, äh: „Hey, ich muss mal 'n bisschen da selber drüber nachdenken, bevor ich dir jetzt so was darauf sagen kann.” Dass ich eben gar nicht so defensiv reagieren kann, weil ich sozusagen die Reaktion 'n bisschen nach hinten verschiebe und erstmal drüber nachdenken kann. Ich glaube, das wäre vielleicht auch cool, weil ich habe halt mit dieser Situation an sich dann die Probleme. Also, das Gespräch danach ist in Ordnung, aber in dem Moment bin ich dann irgendwie so, ähm, ja, wie versteinert.
Mhm. Ja, voll. Mhm. Ja voll. Also, auch sen auch 'n sehr guter 'ne sehr gute Taktik. Du bist, ähm das ist ja auch bei vielen, denke ich mal so, dass sie erstmal überrumpelt sind, ne? Viele viele, ähm, hören nicht gerne, ähm, Kritik, vor vor allem nicht, wenn sie nicht konstruktiv ist. Und wenn das erstmal so 'n natürlicher Mechanismus ist, dann so zu reagieren, dann ist es auf jeden Fall 'ne gute Idee, das erst mal anzusprechen, dass du noch dass du das erst mal sacken lassen musst, dir ge darüber Gedanken machen musst musst damit einmal kurz warm werden. Ähm, und, ähm, das ist ja auch 'ne Form von Kommunikation dann, ne? Sogar in dem Moment, dann braucht der andere sich auch nicht, ähm
Mhm. Mhm.
in seinen Gedanken verlieren, sondern es ist direkt abgesteckt, was gerade Sache ist. Das ist auch 'ne sehr gute Möglichkeit. Ja, du hast dir eigentlich schon selber die <chuckles> die Antwort darauf gegeben.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie das so wie das so läuft. Ich glaube, dann kann man halt besser viel besser, äh, so einst äh, so abstecken, ob das eben 'ne Sache ist, die ich auch einsehe, oder ob das 'ne Sache ist, die ich halt einfach anders regele bei mir, ähm, und sozusagen dann auch entscheiden, ob das eben konstruktive Kritik ist oder eben nicht. Das muss man ja auch dann nicht in der Sekunde entscheiden, sondern kann man ja danach, äh, in Ruhe entscheiden.
Genau und und dann aber am besten auch zusammen.
Mhm.
Ne, nicht da nicht dass du dir selber da den Kopf machst, weil der Mensch ist, ähm, leider so, dass er sich, ähm, schnell was einredet und das leider leider meistens das Negative.
Mhm. Ja, oder auch kal dann so klar fragen: „Was ist eigentlich deine Intention, wenn du mir das sagst?“ Also, äh: „Möchtest du, dass ich damit irgendwie aufhöre, oder bist du genervt?“ Oder, ähm ja.
Mhm. Definitiv. Und das kann man ja irgendwie auch auf alle Situa alle Situationen so so ummünzen. Also, so m nicht nur, wenn's von Freunden kommt, äh, Arbeitskollegen, es sind n nun mal auch Menschen, mit denen du täglich zu tun haben musst, ne? Oder mit der Familie.
Mhm, ja, genau, also, auf der Arbeit, das ist natürlich auch so 'ne Sache, dass es vielleicht dann professioneller ist, wenn man sagt: „Okay, ich muss mir da einfach mal kurz Gedanken darüber machen.“ Bevor man irgendwas Unverantwortliches dann sagt.
Ja. Genau. Ich bin ich bin zuversichtlich, ähm, dass du das, äh, sehr gut umsetzen kannst für dich. Du hast, äh wie gesagt, du hast dir selber schon schon, ähm, Gedanken darüber gemacht und dir mehr oder weniger selbst die Antwort gegeben. Das zeigt ja, wie wie wichtig dir wie wichtig dir das Thema ist. Und ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, du, äh, kannst das gut umsetzen und da bin ich aber zuversichtlich.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke trotzdem fürs offene Ohr und dass du mich da so gut durchgeleitet hast. Also, äh, ich bin auch mal gespannt, was das, äh, noch so bringt.
Ja, gerne doch. Super.
Dann hören wir uns das nächste Mal.
Machen wir.
Tschau.
Tschau.